हाँ, मतलब अभी थोड़ा कम ही लग रहा है अ, अब जब तक ऐसे कोई बहुत ख़ास फ़िल्म ना देख लूँ, मज़ा कुछ फ़िल्में देखिए ऐसी होती हैं, हॉरर फ़िल्म तो होती हैं वो मगर उसमें इतना उतना डर नहीं लगता लेकिन मज़ा ज़रूर आता है, कहानी को देखकर कि हाँ, अब क्या होगा आगे, है ना? पर उतना ज़्यादा डर नहीं लगता। कुछ फ़िल्म इसीलिए मैं अब तो रिकमेंडेशन देखता रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे कि कोई ऐसी हॉरर फ़िल्म्स बताई जाए, जो डराए आपको, मज़ा आए। क्योंकि देखिए जब तक आप हॉरर फ़िल्मों में डरेंगे ही नहीं, अगर हॉरर ही नहीं होगा तो क्या मज़ा आएगा, तो वो है
<chuckles> हाँ, सच में, बिल्कुल। आप इतना बोल-बोल के मुझे डरा रहे हो। <laughs>
<chuckles> है ना? तो वो है। एक्शन फ़िल्में बहुत पसंद हैं मुझे बचपन से। अ, फैंटेसी फ़िल्में जो ल ख़ासकर जो लार्जर देन लाइफ फ़िल्में होती हैं ना, जिसमें आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसे किरदार, ऐसी कहानियाँ, ऐसी दुनिया जो कभी भी आप जो वास्तविकता से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ी, वास्तविकता से तो लाखों कोसों दूर हैं वो, मतलब अपनी रियल रियल लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे भी नहीं। मगर, उ इ इसी के लिए वो फ़िल्में बनाई भी जाती हैं कि आपको ऐसे अनुभव दिए जाएँ, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ परदे के ऊपर जो आप कभी अपनी रियल लाइफ में अनु अ, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, अपने वास्तविक जीवन में कभी उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, कभी देख नहीं पाओगे। तो इस तरह की फ़िल्में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। रोमांटिक फ़िल्में कहेंगे मुझे क बहुत मतलब सबसे लीस्ट अगर हम सबसे कम कोई मैं फ़िल्में देखता हूँ, वो रोमांटिक फ़िल्में। और वो भी मैं कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है या कभी ऐसा शायद होगा भी नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से, खुद ये सोचूँ कि चलो यार आज फ़िल्म देखना मन कर रहा है आज रोमांटिक फ़िल्म लगा के देखता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, और कभी अभी तक हुआ भी नहीं है। तो य हाँ, तो ऐसे ऐसा नहीं है कि रोमांटिक फ़िल्में बिल्कुल ही पसंद नहीं हैं, अच्छी फ़िल्में भी मैंने कुछ अच्छी रोमांटिक फ़िल्में भी देखी हैं, मगर मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस नहीं है सबसे लीस्ट प्रिफर्ड हैं। तो मुझे उस उसमें थोड़ी रिश्तों की कशमकश, इमोशनल ड्रामा अ, प्यार वगैरह का ही ज़्यादा रहता है, वो देखने में उतना मज़ा नहीं आता है मुझे, कि मुझे मतलब मज़ा आता है जैसे थोड़ी तड़क-भड़क फ़िल्में हो, बढ़िया कहानियाँ हो, कुछ न कुछ हो रहा हो।
समझ सकती हूँ। हाँ। अ, अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। क्यों वैसे? <laughs> अच्छा। ओह हो! ओह अच्छा! मिर्च-मसाला होना चाहिए, है ना? <chuckles> बिल्कुल।
हाँ, बिल्कुल। एक्शन हो, हॉरर हो, स थ्रिलर फ़िल्म्स हो, अ, हाँ, वही ये वही इमोशनल ड्रामा या रोने-धोने वाली या प्यार-मोहब्बत की, ये रिश्तों की कशमकश वाली फ़िल्में उतनी ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। कुछ अच्छी फ़िल्में बनती है मगर उतना देखता नहीं हूँ, उतना पसंद नहीं आता है मुझे।
इमोशनल ड्रामा हो, है ना एंटरटेनमेंट हो, वो सारी चीज़ें आपको पसंद हैं, समझ पसंद नहीं है आपको। हुँ।